Beh, è andata a finire che al giorno d'oggi io direi che un buon 97% del mio armadio arriva, appunto, dai negozi vintage. Ehm, sì, ci sono poche cose di solito, tendenzialmente ho problemi con i pantaloni, ma proprio perché praticando molto sport ho le gambe muscolose e purtroppo <chuckles> all'epoca, ehm, fisicamente, ehm, anche le nostre mamme erano molto più piccole, molto più minute di noi, poi s soprattutto quando sai, quando fai arti marziali diventi un armadietto a 4 ante specchiate dell'I e quin e quindi c'ho proble
Fantastico! <chuckles> Eh sì. <chuckles> Meglio non litigare insomma. Sì, sì, <chuckles> meglio così dai. <chuckles>
Ecco qui, no é che il problema è che ho bisogno di certi tagli di pantaloni che magari ehm, ai tempi sai non avevano tendenza ad utilizzare materiali elastici. Ecco, magari quando provo
Assolutamente. Non c'era il curvy come taglia, sì, è vero, è vero.
Sì, cioè già il corduroy per esempio, che è un tessuto che io amo alla follia e che si trova un sacco nei negozi vintage, ehm, per me è stato praticamente il sì, il, ehm, ehm, la mia il mio trofeo la settimana scorsa son riuscita a trovare per la prima volta dopo anni un paio di <chuckles> pantaloni corduroy.
Ah! Sì. Sì. Non cede, è vero. <chuckles> Ah, che bello! <chuckles> Una vittoria, esatto. <chuckles> Bellissimo!
Sì, sì, sì, esatto. Però, ecco, diciamo che, ehm, la sostenibilità è qualcosa che andrebbe insegnato secondo me anche a scuola, perché purtroppo a scuola vedo s molto le mie alunne hanno una tendenza all'iper consumismo che è una cosa mostruosa, e purtroppo vengono, ehm, appoggiate dai genitori. Perché? Perché sì, perché, sai, sei ragazzina, devi andare vestita di moda, eccetera, eccetera. Io onestamente son sempre stata abbastanza alternativa quindi non b insomma, mi interessava poco e niente. Però io proprio vedo un
Ah! Che bella idea! Mh-mh. Sì. Certo. <chuckles> È comprensibile, non sei sola sicuramente in questa tendenza anticonformista. E poi quello che dici col sulle ragazzine anche d'oggi è vero, anche forse dati, mhmm, uhm, i, mhmm, ecco i le frequentazioni, no, sui social che danno anche modo, no, alle ragazze di di seguire delle tendenze, delle influenze, tra l'altro come il fast fashion, no, questo questo questi abiti che si acquistano. Tu cosa ne pensi un po'?
Mh-mh. Assolutissimamente.

Ma guarda, sinceramente sin da piccolina, ehm, nonostante poi in casa avessimo la possibilità, per carità d'un Dio, di andare a comprare nei negozi diciamo regolari, come li chiamava mia mamma. Ehm, in realtà poi mia mamma mi ha trasmesso sin da subito una gran passione per quello che sono, ehm, i negozi second hand oppure chiamati sekáč in cieco, che è sempre smm mhmm, second hand e per il vintage. Proprio era una mia grande passione andare con mia mamma e be penso che la prima volta che io ci abbia messo piede avrò avuto 10 anni, 11 anni? avuto, sì. Sì, sì, sì, sì stiamo parlando quindi più di più di 20 anni fa, ehm, no, anzi direi qua 30 anni fa quasi.
Mh-mh. Certo. Oka Sì. Dai, piccoli Certo. Dai, dai, dai, uhm, d n non importa, dieci venti, trenta, <chuckles> eri piccola. <chuckles>
Ecco, vabbè insomma quindi no è che ho app ho appena realizzato ho appena realizzato quanto tempo è passato. Quindi sai, ehm, mi son ritrovata sin da subito ad avere una grande guida, perché ovviamente mia mamma è esperta in questo che mi aiu m' ha aiutato a capire, ehm, per esempio come riconoscere un vero capo vintage da uno che invece era una copia, piuttosto come valutare un capo, capire ancora quanti anni di vita, ehm, distinguere sai quello che è il il dry rote che è quando per esempio, purtroppo succede, ehm, <tsk> ehm, è tipo quando il tessuto tende a marcire, ma non si vede, cioè è quando ha presen mai p ti è mai successo di prendere una maglietta in cotone e che si apre in due così strap
<laughs> e o Kay. Sì. Ah, okay. Il deterioriam il deterioramento, sì. Assolutamente, certo, certo è una cosa comune. Però ascoltami, uhm, mi stai dicendo quindi che quindi il tuo primo approccio, no, con la sostenibilità è stato in tenerissima età, probabilmente le ragazzine d'oggi, più o meno le bambine di 10 anni, mhmm, forse solo per sentito dire sui social, sanno di di di cosa si tratta, no, il vintage. Però ecco a questo punto, no, tu eri già consapevole, nel momento in cui mi stai dicendo che tua madre era davvero un'esperta in questi questa tipologia di negozi, che tra l'altro ora in Italia sono adesso stanno nascendo, no, stanno un po' spuntando. Quindi, ehm, diciamo quando avevi 10 anni, riuscivi tu a trovare tua madre riuscivate a trovare questi negozi o e soprattutto tu riuscivi anche a capire il significato di quell'abbigliamento?
Esatto, quindi Mh-mh. Mh-mh.